คือพอดีตอนนี้อะครับผม ผมมีเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะกวนใจอยู่พอสมควรเลยอะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ อ่า การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจของผมนี่แหละครับผม เพราะว่า อ่า อย่างที่เรารู้ ๆ กันเนาะ เศรษฐกิจตอนนี้อะมันมีความไม่มั่นคงเอามาก ๆ เลยอะครับผม ผมก็เลยที่จะต้องวางแผนในการที่ทำให้ร้านเนี่ย เผชิญกับสภาวะเนี้ยได้อย่างแบบเหมือน เหมือนพัฒนาร้าน เอ๊ย นำพาร้านไปให้รอดในเศรษฐกิจที่มันแย่ ๆ ตอนนี้อะครับผม
โอ้โฮ! เข้าใจคุณเลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่า เข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณมากเลยครับ เรื่องนี้อะครับ ตอนนี้อะประสบปัญหากันหลาย ๆ ทุก ฝ่ายเลยครับ ก็เลยทำให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจคุณมากเลยครับ แต่ทีนี้อะครับ อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะครับ เพื่อว่าให้เราอะสามารถช่วยคุณบรรเทาความเครียด หรือว่าหาแนวทางที่ แนะนำ ม คุณได้ถูกต้องอะครับ อยากจะพอทราบได้ไหมครับว่า ธุรกิจที่คุณทำ
อือ อืม ๆ อืม ครับ
มานานหรือยัง เริ่มตั้งแต่ตอนไหน? แล้วก็ตอนนี้อะเป็นยังไงบ้างอะครับ? พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ?
อา โอเคครับผม ธุรกิจที่ผมทำเนี่ย อ่า เป็นธุรกิจในเรื่องของการบริการ ซึ่งก็คือให้เช่าชุดแต่งงานน่ะครับผม อืม ซึ่งธุรกิจเนี่ยเปิดมาพอสมควรแล้ว 7 ประมาณ 7-8 ปีน่าจะได้แล้วนะครับผม ณ ณ ปีนี้นะ ซึ่งมันก็ผ่านช่วงที่แบบพีกมาก ๆ เลย ตอนที่แล้วร้าน ร้านเรา เออ เปิดใหม่ ๆ เนี่ย ลูกค้าเยอะมากเลยครับผม รายได้ปีหนึ่งก็เรียกได้ว่าเกินเป้าอะเนาะ แบบว่า อ่า สนุกอะ สนุก กับการทำงาน ณ ตอน นั้น มาก ๆ เลยดีกว่าครับผม แต่พอมัน ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะครับผมที่มี อ่า พิษของในเรื่องของโรคระบาดเข้ามา ซึ่งแน่นอนแหละทุกคนก็คงเจอกันหมดเนาะ ทุก ทุก ทุกฝ่าย ทุกอาชีพ ทุกหน่วยงาน อะไรเงี้ย มันก็คงเจอในเรื่องของโควิด
อือฮึ อืม
ที่ทำให้ช่วงนั้นน่ะไปต่อยากมาก อา แล้วเนื่องด้วยเศรษฐกิจ อา ไม่ใช่เศรษฐกิจ ธุรกิจที่ผมทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเช่าชุดแต่งงานเนาะ แล้วไอ้ โควิดที่มันมาเนี่ยครับผม ทั้ง 3 ระลอกของประเทศไทยเนี่ย มันมาในช่วงของที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงพีกของงานแต่งเลย ซึ่งก็คือช่วงปลายปีเนี่ย ซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินก้อนสุดท้ายจากลูกค้าที่เขาจะต้อง อ่า จ่ายตังค์ผมเนี่ย ได้เลยทั้ง 3 ปีเนี่ย ซึ่งก็ทำให้จากธุรกิจที่มันดี ๆ เลยนะ กลับกลายเป็นว่าเริ่มติดลบแล้วครับผม อ่า เริ่มมีหนี้ มันก็เลยทำให้ผมเนี่ย
อืม
มีความเครียดพอสมควรเลยครับผม ในการที่จะบริหารธุรกิจ ณ ช่วงเนี้ยครับผม
หือ โอ้โฮ ตอนเนี้ยเข้าใจ แล้วก็เห็นใจคุณมากเลยครับ ทีเนี้ยครับเราอาจจะลองเสนอไอเดียให้คุณก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าคุณน่ะให้รายละเอียดเพิ่มเติม หรือว่ามีความคิดเห็นยังไง? บอกเราได้เลยนะครับ ทีเนี้ยครับ เรา เราอาจจะต้องปรับรูปแบบเพิ่มเติมครับ เพื่อให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้น มีความ สร้างโอกาสให้เรามากยิ่งขึ้นครับ เราอาจจะต้องมีการจับมือกับหลาย ๆ หน่วยงานนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เหมือนว่าคุณน่ะครับมีร้านเช่าชุดอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ มีชุดแต่งงานอยู่แล้ว เราอาจจะมีการจับมือกับช่างกล้อง หรือว่าทีม Organize เพื่อว่าให้เราอะครับมีเครือข่ายที่กว้างมากขึ้น ให้คนน่ะมองเห็นธุรกิจเราอะง่ายมากขึ้นครับ ทีเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ย คุณรู้สึกว่า มันดีขึ้นไหมครับ? หรือว่าอาจจะเป็นการใช้สถานที่ของเราที่มีอยู่อะครับ เป็นการถ่ายคอนเทนต์ แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นห้องสตูดีโอ สำหรับถ่ายรูปให้ลูกค้าได้ด้วย สำหรับไปตกแต่งในงานแต่งงานน่ะครับ พอเป็นแบบเนี้ยครับ
ได้ครับ ใช่ครับ อืม
ไอเดียที่นำเสนอไปอะครับ มันตอบโจทย์คุณไหมครับ? หรือว่าคุณมีไอเดียแบบไหนที่ว่าคิดอยู่แล้ว เรามาช่วยกันหาทางออกได้ไหมครับ?
อุ๊ย! โอ้โฮ! ยินดีเลยครับผม เอาจริง ๆ ที่คุณแนะนำมาเนี่ย ก็มีหลาย หยาย อ่า หลาย ๆ กรณีที่น่าสนใจเนาะ มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เออ ผมสนใจมากเลย เพราะว่า อ่า ปรับกลยุทธ์ในการ เก็บเงินลูกค้าดีกว่า เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย อ่า ตอนที่ทำ ผมทำธุรกิจเนี่ยก็จะเก็บเงินลูกค้าเนี่ย อ่า 25% เมื่อลูกค้าอะจองแพ็กเกจกับทางร้าน ใช่ไหมครับผม แล้วก็จะให้เขาจ่ายอีก 25% ก็ต่อเมื่อตอนที่เขามา อ่า ลองโครงที่เริ่มตัดชุด ซึ่งเอาจริง ๆ อะ ผมจะเก็บเขาแค่ 50% ก่อน อา แล้วอีก 50% สุดท้ายเนี่ย ผมจะรอให้เขาเนี่ยจัดงานแต่งเสร็จ
หือ อือฮึ
เอาง่าย ๆ คือให้เขารับซองจากลูกค้า เอ๊ย กับ อ่า แขกอะเสร็จก่อน แล้วค่อยเอามาเคลียร์ที่ผม ซึ่งอันเนี้ย
อืม
เอ่อ ณ ตอนแรกเลยที่ผม คิดในการของ จ่ายตังค์แบบเนี้ยครับผม ก็เพื่อที่จะ อ่า ให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อน ณ ตอนแรก ถูกต้องไหมครับ? แต่ทีเนี้ยครับผม อืม พอมันมีเรื่องของพิษเศรษฐกิจ หรือว่าหลาย ๆ เรื่องเข้ามา อย่างโควิด
อือฮึ
มันทำให้แบบว่า ผมเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินก้อนสุดท้ายของลูกค้าได้ อา เพราะฉะนั้นเนี่ย
อือฮึ
ผมก็เลยคิดว่า น่าจะต้องปรับแล้ว ในเรื่องของการจ่ายตังค์ลูกค้าเนี่ย จาก ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เนี่ย ผมอาจจะปรับเป็น อ่า 30 30 40 หรือว่า อ่า 40 ก่อนเลย แล้วก็ 30 อีก เนี่ยสุดท้าย เพื่อทำให้ว่าเซฟ เซฟที่สุด ถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจัดงานแต่งได้ หรือว่า อ่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็แล้วแต่ ที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินก็สุดท้ายได้ ก็ทำให้ผมเนี่ย อ่า อาจจะเข้าเนื้อเนี่ยน้อยที่สุดเลยครับผม เพราะที่ ตอนนี้น่าจะเป็น 70 30 เนี่ยน่าจะโอเคนะ เพราะว่าลูกค้า รายหนึ่งเนี่ย ผมก็ตีลือ กำไรไว้ประมาณ 37% ก็คือถ้าเกิดเราเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ย ต่อให้ยังไงเนี่ยลูกค้าแต่งงานไม่ได้เนาะ เราก็ยังไม่ขาดทุน อย่างน้อยที่สุดก็คือเท่าทุนน่ะครับผม ในกรณีเนี้ยผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ
อือฮึ อือฮึ อือ อืม ใช้ได้เลยครับ กรณีนี้นะครับ เป็นทางออกที่ดีมากเลยครับ แต่ทีเนี้ยเราอาจจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมครับ จากสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ใช่ไหมครับ บางครั้งอะครับถ้าเรามี พาร์ตเนอร์ ใช่ไหมครับ แล้วทีเนี้ยเขาไปอยู่หน้างานน่ะ จะทำให้เราอะมองเห็นการเคลื่อนไหวของลูกค้า ทำให้เราอะคำนวณได้ว่า ณ วันเนี้ย หรือว่า ณ เวลาเนี้ย เขาจะมีการจ่ายเราหรือเปล่า เราจะได้ทำการเตรียมตัวรับถูก รับมือถูกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราควรจะทำไงต่อ ทีเนี้ยครับ เราอาจจะเพิ่มบริการของเราเข้าไปอีกครับ มีการให้เช่าสินสอด เพื่อที่ว่าเวลาที่ลูกค้าอะครับ เป็นหลัก เป็นการหลอกล่อใจลูกค้าอะครับว่า ปกติเราให้การจ่าย 30 30 ใช่ไหมครับ ในส่วนของการเช่าชุด แล้วก็อีก 20 หรือว่า 30 ในส่วนของการให้เช่าเงิน ใช่ไหมครับ แต่ว่าการเช่าเงินอะ มันจะทำให้เราอะไปที่งานเขาได้ โดยที่เขาอะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ แล้วก็ไอ้ส่วน 30 ของอันเนี้ยครับ เราอาจจะมีการบวกเพิ่มเข้าไปจากในส่วนของการให้เช่าชุด หรือว่าบวกเพิ่มเข้าไปจากทางส่วนของการให้เช่าเงิน แต่ว่าทีเนี้ยเมื่อเราไปอยู่หน้างานแล้วอะ ทำให้เราอะค่อนข้างจะควบคุมสถานการณ์ได้ พอเป็นแบบเนี้ยครับ แผนรูปแบบเนี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่า "ฉันน่ะสบายใจขึ้น" บ้างไหมครับ? หรือว่ายังมีตรงไหนที่คุณน่ะยังรู้สึกกังวลใจอยู่ครับผม?
อา ครับ ครับ อืม ครับ โอ้ แน่นอนเลยครับ ที่คุณแนะนำมาเนี่ยผมว่า โอเคเลยนะ แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ มัน เราทำ สามารถทำได้เลยอะ เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า อ่า ติดต่อหน่วยงาน หรือว่าใครในการทำ อ่า วางแผนในการทำงานรูปแบบเนี้ยครับผม แล้วทีเนี้ย เนี่ยตอนแรกที่คุณแนะนำมาว่า อา เราอาจจะมีการกับ โคกับช่างภาพใช่ไหม? ในเรื่องการถ่าย Pre-wedding หรือว่าเราจะทำแพ็กเกจ ไรเนี่ย ได้เพิ่มขึ้น อันเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะ แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่คุณแนะนำมา แล้วทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า นึกขึ้นได้เลยอะ ก็คือผมมีเพื่อน อา ที่เขาอะ เอ่อ ทำหยุดกับหน่วยงานราชการ แล้วผมก็เห็นว่า ตอนเนี้ยทางหน่วยงานราชการน่ะ เขาจัดกิจกรรมที่ทำให้ ที่ต้องให้พนักงานของเขาอะสวมชุดไทยเยอะขึ้น อืม อันเนี้ยก็จุดประกายเลยครับ ถ้าเกิดผมไปดีลนะ ไปดีลกับเขาได้ว่า "เออ ถ้าเกิดว่า มาที่ร้านผมนะก็จะมี อ่า การลดเปอร์เซ็นต์ให้ หรือว่าการจัดส่งชุดให้ถึงสถานที่เลย" อะไรประมาณเนี้ย ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้ อ่า เพิ่ม เป็นการเพิ่มยอดขายเนาะให้กับทางร้านเราเนี่ยได้ดีมาก ๆ เลยครับผม อืม อันเนี้ยก็เป็นรูปแบบคร่าว ๆ ที่ผมคิดว่า น่าจะทำได้ง่าย แล้วก็ทำได้จริง เดอะ ใน ในระยะเวลาอันสั้นด้วยอะครับ
ครับผม อืม อือฮึ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ คือตอนเนี้ยคุณเริ่มมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลย ผมดีใจด้วยนะครับ อย่างที่คุณคิดนั่นแหละครับ เพราะว่าคุณน่ะจริง ๆ แล้วอะ มีของอยู่แล้ว มีประสบการณ์อยู่แล้ว มีประสบการณ์จากฐานลูกค้าในแต่ละแบบ ไม่ว่าคุณจะปรับไปแบบไหนครับ เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับ การแต่งงานน่ะค่อนข้างน้อยลง และ ก อัตราการเกิดอะ ของคนไทยอะน้อยลงเป็นอย่างมากเลย กลายเป็นว่า เราอะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว การปรับเปลี่ยนนะครับ ให้เช่าชุดในรูปแบบอื่น ๆ น่ะ ก็ยังสามารถเป็นได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น costume ชุดตลก หรือว่าชุดสนุกสำหรับงานเทศกาลต่าง ๆ ตอนเนี้ยก็เหมาะเป็นโอกาสที่ว่า มันค่อนข้างจะดีเลยอย่างที่คุณคิดน่ะครับ ชุดไทยอะเป็นอะไรที่ว่าหน่วยงานราชการน่ะครับ ค่อนข้างฮอตฮิตเลย นอกจากคุณจะปล่อยเช่าชุดให้หน่วยงานราชการแล้ว คุณยังปล่อยให้ชาวต่างชาติได้อีกด้วย เพราะว่าตอนเนี้ย กำลังเป็นกระแสฟีเวอร์เลยสำหรับการ ต่างชาตินะครับใส่ชุดไทย ไม่ว่าจะเป็นชุดไทย ชุดนักเรียน ชุดต่าง ๆ ของประเทศไทย ทำให้เราอะครับมองมันเป็น costume แล้วก็มองทุกอย่างอะให้เป็นโอกาส แล้วก็ความสนุกกับชีวิตด้วย ตอนเนี้ยครับมีไอเดียอะไรอีกที่คุณน่ะสนใจ แล้วก็ต้องการจะพูดคุยกับเราครับ?
อืม อือ ใช่ครับ ใช่ อืม โอ๊ย! ผม ผมชอบใจที่คุณแนะนำมามากกว่าครับผม ที่จะเจาะไปในเรื่องของชาวต่างชาติด้วย เพราะว่าจังหวัดผมเนี่ยชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมาก ๆ เลยครับผม แล้วที่ทางจังหวัดเนี่ยมีอุทยาน ร.2 ด้วย ซึ่งเป็นแบบว่า สถานที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ย เขาเข้ามาเยอะมาก ๆ อืม ถ้าเกิดผมสามารถไปติดต่อเนาะ อาจจะแบบว่า เอาไปตั้งซุ้มเล็ก ๆ อะ ให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย เขามีโอกาสได้ใส่ชุดไทยเดินเที่ยวในสถานที่ที่เป็น มีความเป็นไทยเนี่ย ชัดเจนมาก ๆ เนี่ย ผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเข้ากันมาก ๆ เลยอะครับผม เออ ต้องขอบคุณไอเดียคุณมากเลยครับ ที่แบบจุดประกายให้ผมมาก คือตอนแรกผมก็ดูตัน ๆ เนาะ แบบว่าจะจัดการแบบว่า เออ ในเรื่องของเงินเข้ามาในร้านเนี่ยยังไงดี? พอมีทางออกเยอะขึ้นเนี่ย อา ไม่ว่าเราจะติดต่อในหน่วยงานไหนเนาะ ถ้าเรามีลูกค้า แน่นอน เงินมันก็ต้องเข้ามาเยอะขึ้นด้วยครับผม
อืม อื้อฮือ อืม โอ้โฮ! ดีใจมากเลยครับที่ว่าตอนเนี้ยคุณกลับมาสดใสอีกแล้วครับ แล้วก็มีโอกาส แล้วก็มีไอเดียเพิ่มมากขึ้นเลย เมื่อว่าคุณลดความเครียดลง แล้วทีเนี้ยไอเดียมันก็จะออกมาง่ายขึ้นครับ แต่ทีเนี้ยครับ อยากจะให้คุณเพิ่มเติมเป็นอีกไอเดียหนึ่งครับ เกี่ยวกับการโพรโมตตัวเอง เดี๋ยวเนี้ยครับหลาย ๆ คนนะครับมาเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาในแบบแตกต่างกัน เมื่อก่อนจะจ้างดารา เดี๋ยวนี้ก็จะเป็น Influencer เพื่อว่าให้ค่าใช้จ่ายมันถูกลง แล้วก็มีหลายคนครับ ผันตัวเองครับ มาเป็น Business Influencer คือเหมือนว่าตัวเองอะครับ โฆษณาตัวเอง และทำคอนเทนต์เอง ตอบลูกค้าเอง ทุก ๆ อย่างในคนเดียวไม่ต้องกระจายออกไปหลายคน ลดรายจ่ายได้ และทำให้คุณน่ะครับ service mind ได้ดีมากกว่าคนที่คุณจ้างอีก พอมีไอเดียเพิ่มเติมแบบเนี้ย คุณรู้สึกสนุกกับธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้นไหมครับ?
อืม ครับ ฮึ่ย! ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะ และเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า เฮ้ย! เราก็สามารถทำในโมเมนต์นี้ได้ด้วยเนี่ย เพราะว่าเอาจริง ๆ เนี้ย เราเอาตัวเราเองอะเป็น Fin Influencer ใช่ไหมครับ? เราไม่ต้องเสียอะไรเลย ของเราก็มีอยู่แล้ว เราแค่กล้าที่ ช จะพัฒนาตัวเองทำในจุดนี้เท่านั้นเอง มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้แบบว่า อ่า เพิ่มรายได้เข้ามากับร้าน ที่ทำให้ร้านเนี่ย อ่า คงอยู่ได้ในระยะยาวมาก ๆ เลย โอเคเลยครับผม วันเนี้ยผมได้ไอเดียเยอะมากเลยนะ ต้องขอบคุณคุณ คุณจริง ๆ ครับที่มาช่วย อ่า เพิ่มความสว่างในการทำธุรกิจให้กับผมอะครับผม ยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับ
<clears throat> ครับ สวัสดีครับ ขอให้คุณกลับมาจัดการกับทุกอย่างได้รวดเร็วนะครับ แล้วก็ให้มีความสุข แล้วก็สนุกกับธุรกิจอีกครั้งครับ